Ja, so 'n, äh so 'n Thema hatte ich auch auf der Arbeit, wo jemand „Oh, das können wir doch mit AI machen.“ Und dann meinte ich: „Ja, aber das wir brauchen keine AI. Für dafür gibt's viel viel einfachere Lösungen.“ Und dann kam aber die Antwort: Ne, wir müssen's mit AI machen, dann können wir das, äh, da drauf schreiben und Marketing und och.
Ja. Mhm. Ja, ja. <laughs> Ja, es ist furchtbar, wie viel so Marketinggedöns eigentlich
interessante Technologie ruiniert, weil der die Technologie hinter KI ist ja sehr beeindruckend und sehr interessant von dem, was ich mitbekommen habe.
Ja. Ja genau.
Äh, aber es wird halt nicht auf eine Art und Weise genutzt, die irgendjemandem nützt. <chuckles>
<chuckles> Ich weiß ja also, du du bist ja Schriftsteller, meintest du. Äh, benutzt du da auch KI-Tools oder gar nicht?
Genau, ja. Ich habe ich habe zum Planen von einigen meiner Dungeons und Dragons-Sessions mal KI 'n bisschen was also, ChatGPT 'n bisschen was gefragt, um auf bessere Ideen zu kommen im Prinzip, aber schon seit Jahren nicht mehr. Ich denke auch nicht, dass ich großartig schneller mit KI-Tools werde, als wenn ich es selbst machen würde.
Ja. Okay. Warum? Also
Ja. Äh, zugegeben, ich habe es nie sehr ausführlich benutzt. Ähm, aber ich habe den Eindruck und es scheint auch von 'ner Studie, von der ich m jetzt vor Kurzem gehört habe, etwas, äh, abgedeckt zu sein, dass im Durchschnitt KI dir m mehr Arbeit macht, als sie wegnimmt, jetzt generative KI im, äh, so zum Beispiel schriftstellerischen Raum. Äh.
Ja. Ja.

Hallo, hallo.
Hallo. Guten Tag. Wie geht's dir?
Einen Einen schönen Abend dir. Mir geht es gut so weit. Wie geht es dir?
Super, das freut mich. Ja, mir auch.
Wunderbar. Das ist doch toll zu hören. Hast du noch irgendwas mit dem Tag vor? Wie spät ist es eigentlich bei dir? Es, äh, tummeln sich ja hier viele Amerikaner oder zumindest in Amerika Lebende?
Ja. Ja. Ja, das stimmt. Aber bei mir ist es 7:00. Ich wohne im Deutschland. Genau.
Ah, okay. Also, auch in Deutschland. Gut. Dann ist mit dem Tag nicht mehr allzu viel anzufangen.
Ne, das stimmt. Gleich Feierabend und dann wollen wir noch entspannen.
Ja. Wunderbar. Schaust du dann irgendwas serienmäßig, filmemäßig oder
Ja, äh, abends meistens mit meiner Freundin dann bisschen Netflix.
Na, schön, schön.
Ja.
Äh, gibt's da irgendwas weil ich habe neulich wieder 'n bisschen mehr über Kunst nachgedacht und so an und für sich sind Serien ja auch Kunst. Äh, gibt's da irgendwas, was dich besonders begeistert? Irgend 'ne Serie, die du total magst grade?
Ja. Ähm, also, generell mag ich sehr gerne Thriller.
Okay.
Ja. Äh, die ach, ich finde das einfach sehr spannend. Ich bin nicht so der der so Actionfilme und so was guckt, das ist nichts für mich. Äh, sonst auch Dokumentationen, finde ich sehr interessant. Ja.
Ja. Mhm. Mhm. Ja. Oh, interessant, ja. Äh, gibt's da grade irgendwas Spezielles? Ich kenne mich, muss ich zugeben, mit Netflix' Programm derzeit überhaupt nicht aus und auch, äh, Thriller sind jetzt nicht unbedingt mein Primärgenre.
Ja. Ja, <chuckles> okay. Äh, wir haben letztes' ne Serie geguckt, die heißt „You“.

Ja, äh, aber an und für sich empfehlenswert.
Okay. <laughs> Okay. Ja, und sonst, was was magst du sonst so für für Kunst?
Aber gut. Ähm Kunst, ja, äh alles Mögliche eigentlich.
Also Kunst also erst mal vielleicht, was ist für dich Kunst? Weil ich finde, wie du schon weißt, so Filme sind eigentlich auch schon 'ne Art von Kunst, Bücher, Musik.
Ja. Genau, äh an und für sich kann alles Kunst sein. Ich finde, Kunst ist, was mit der Intention, Kunst zu sein, geschaffen wird, zum Einen eine Definitionsebene, und zum Anderen, Kunst ist, was vom Betrachter als Kunst angesehen wird. W was beides jetzt keine furchtbar festen Definitionsvorgaben sind, aber ich glaube nicht, dass man Kunst so fest definieren kann. Äh
Ja. Ja. Ja. Kunst ist ja an sich schon was, was man nicht so wirklich

Aber, <sighs> das heißt, das ist jetzt die Rechtfertigung dafür, Zeug zu klauen? Dann darf ich auch weiter meine mp3's, s s ru äh, v g völlig legal runterladen, weil's viel zu anstrengend wäre, jeden Künstler einzeln zu fragen?
Ja. Ja. <snorts> Ja, gut. Ähm
<sighs> Also Da ist da da da habe ich ein, äh, s ich selbst als Schriftsteller habe da ein, sagen wir mal, ethisches Problem mit. <snorts>
Ja.
Äh
Ja, sehe ich absolut ein. Also, die den Weg, den die dann ja?
Ja. Ich ich finde auch J ja genau. Ich finde auch, dass KI ja für sehr viel mehr Nützlicheres gemacht genutzt werden kann, als nun die fundamentale menschliche Ausdrucksweise zu klauen. So zum Beispiel im medizinischen Bereich gibt es ja analytische KI von dem, was ich gehört habe, die unglaublich hilfreich damit ist, Diagnosen zu stellen.
Ja. <laughs> Ja. Genau, ja.
Äh, ja, äh, wir sind etwas zum Thema abgegangen, aber das war wahrscheinlich zu erwarten bei dem Ja.
Ja, und Ja, na, klar. <snorts> Das ist auch so, dass die ähm, ich finde das komisch, dass AI dann so was, was man eigentlich als Mensch gerne macht, schnell ersetzt hat, die Kunst zu unterschreiben, was Kreatives, was man eigentlich gar nicht gedacht hätte, dass AI das als 1. kann und so andere nervige Sachen wie Geschirrspülen, ähm <chuckles> ja, genau.
Mhm. Genau, ja. Mhm. Mhm. Ja, das überhaupt nicht macht.